Bạn ơi, đối với bạn thế nào gọi là bắt đầu sống bền vững nhất đây?
Ừm, đối với mình, sống bền vững thì chắc chắn là bắt đầu từ cái việc mà sống xanh sạch trước này, ờ, đặc biệt là cái việc mà sống xanh nha. Thì đầy thì nay mình thấy là, kiểu, ờ, cuộc sống hiện đại, ờ, xong cây cối thì cũng bị chặt bớt đi này, rồi thức ăn thực phẩm thì cũng không có được, ờ, ờ, xanh, sạch giống như trước nữa, ừm, thành ra là cái việc mà sống bền vững nhất là bắt đầu từ cái việc sống xanh sạch đấy bạn.
Ừ, thiệt ha! Vậy thì cái việc sống xanh này thực hiện như thế nào đây bạn, thế nào thì gọi là sống xanh, có có gì đó quá là khó hông?
Ừm.